Mm.
Ano po kasi ako eh, parang game na game sa lahat kahit saan mo ayain, kunware hiking, ganiyan o kahit anong trip, ligo, swimming. Ganun po yung gusto ko mga parang
Oo. Mm. Oo, oo. Oo, oo, mahilig ka ba dun sa mga ano, mga adventure ano, type na sabihin natin yung mga bungee jumping, gano'n, yung cliff diving, gano'n, mahilig ka dun?
Hmm. Op opo, nung neto po kaka kakagaling lang po namin ng
Mm. Oo, sige nga, kwentuhan mo nga ako tungkol sa ano, sa experience mo sa ano, ano ba yan, cliff diving ba yan?
Kag na kakaga Net nitong, ah, nitong <tsk> nitong last month lang. Galing kami ng Sagada and then nag-hiking kami, nag nag-falls and nag-cave.
Oo. Oo. Wow. Oo. Oo, oo, ah, dun sa falls, dun ka nag-ano, cliff diving sa falls?
Ah, hindi, hiwalay po yun kasi puro bato po dun sa cave, yun, pero may tubig din. Tapos yung next na pinuntahan namin is yung parang falls and then tumalon-talon po kami dun. Sobrang saya.
Oo, oo, oo. Oo. Oo, alam mo, hindi pa ako nakakapunta ng Sagada pero maganda daw.
Opo, malamig din.
Oo, mas malamig nga daw dun kaysa sa Baguio.
Oo, me nagulat kami dun kasi yung mga hotel, wala na silang mga aircon, ganun.
Oo, kahit sa Baguio. Nakapunta ka na ba Baguio?
Dumaan kami nung ano, pauwi na.
Oo, oo, kasi hindi pa ako nakapuntang Sagada, napupuntahan ko palang dun area is Baguio. Oo, wala na talagang aircon dun. Oo, minsan may electric fan pero minsan kahit di ka na mag-electric fan kasi malamig na rin eh.
Meron. Mhm.
Oo.
Kaya nga, kahit sa labas kahit sa labas ka, 'pag chineck mo yung temperature 19° para ka ng na-aircon.
Mm. Ah, oo, oo. Pero alam ko mas malamig sa Sagada kasi mas mataas yung Sagada compared sa ano, sa Baguio, mhm.
Oo. Opo, yun nga din po yung sabi nila.
Mm, oo, bi pumunta ka ba nung ano dun sa ano, dun ba yun, yung mga hanging coffins?

Yung
Mm.
Mm, 'pag yung cannabis dun is ano, parang legalize? Oo, gusto ko lang pong ma mat
Legal. Oo, oo. <chuckles> Saan 'yan? Meron ano, ah, sa ano, sa Thailand. Sa Thailand, oo, free ay hindi naman free. I mean ano, legal siya, oo, oo. So yun yung gusto. <chuckles> Ayun yung gusto mong masubukan di ba? Dito ba sa Pilipinas 'no? Oo, dito sa Pilipinas kung may pupuntahan ka 'no na lugar, anong gusto mong saan mo yung gusto at ano yung gusto mong maranasan dun?
Kasi bawal po dito, eh. Oo, sa Thailand din. Opo, legal. <chuckles> Opo. Kasi bawal dito, eh. Dito? Gusto k
Mm, dito sa Pilipinas. Ang dami nating beach, ang dami natin nabanggit mo kanina, yung mga bundok.
Hmm, ano po, ang pinaka goal ang gusto ko po ngayong puntahan is La Union kasi sikat na sikat po siya sa social media ko, laging lumalabas. Eh, kaso di ko pa siya napupuntahan kahit isang beses. Lalo na yung mga night ano, nightclub dun sa oo, nightlife nightclub, gano'n dun sa sa sa sa gilid ng beach, eh, gusto ko pong ma-try.
Mm. Oo. Oo. Ah, oo, oo, di Nightlife? Oo. Oo. Oo. Oo, oo. Oo, totoo. Maganda nga daw sa La Union, di ba? Ako hindi pa ako nakakapunta. Na-experience ko yung nightlife na 'yan sa ano, sa Boracay.
Ah. Ah, okey, parehas tayo.

Oo, ayun, ako rin, 'no, maayos din naman ako, 'no, nagpapahinga na lang kasi ano na, tapos na yung trabaho, di ba eto, 'no, um, naiisip ko ito madalas, 'no? Ano kayang pwe ano kayang saan kaya ako pum pupunta? Kung saka-sakali na walang limitasyon, di ba, sabihin natin walang limitasyon sa o sa oras. Walang limitasyon sa pera, lahat. Puwede mong puntahan kasi marami kang pera, marami kang oras, di ba? Ikaw, kaya, ano, saan mo gustong magbakasyon if ever, na pag wala kang limitasyon, di ba parang puwede mong puntahan kahit saan.
Ah, ngayon ang pinakagusto kong puntahan, Japan.
Mm. Mm. Japan, oh, bakit sa Japan?
Eh, um, ng ngayon kasi, ah, kakatapos ko lang sa mga pinapanood kong movie na um, s kasama na yung anime, pero pinaka focus ko ngayon is yung
Mm. O anime? Ah. Mm.
Fast and Furious, eh, gusto ko makapunta dun sa, sa Japan, sa Tokyo para makita ko yung mga ano
Ah. Japan. Oo, oo pag Mm.
yung mga sasakyan dun.
Ah, oo, di ba?
And then, yung anime din po.
Oo, oo, saka di ba sa Tokyo pag nandun ka sa Japan para ka talagang nasa future, di ba?
Opo.
Mhm, saan pa di ba pag at tsaka sa Japan din nandoon nga lahat yung mga anime, di ba? Gundam may natatandaan mo ba yung Gundam?
Opo. Opo.
Oo, di ba, nung kabataan natin usong uso yang ano, eh, yang Gundam. Ewan ko kung pareho tayo ng henerasyon, 'no, <laughs> pero sana pamilyar ka dun sa ano, 'no, sa sa gundam, di ba?
<chuckles> Pero na napapanood ko rin yung ano opo.